Quando è è il momento, insomma, in cui magari mi s mi sento un po' bloccata, uhm, non so come andare avanti, uhm, utilizzo questo stratagemma. Quindi, semplicemente lascio la il mio spazio chiuso, e mi apro, uhm, verso il mondo esterno, ecco.
Adesso suggestioni. Sì, sì capisco. Ma invece, volevo, mhmm, chiederti, uhm, hai parlato di studio, mhmm, hai parlato di te che giri con con un album per per cogliere, appunto, spunti creativi, ma che tipo di creatività hai? Nel senso che che è uno studio dove fai cose tecniche, e quando sei in giro, appunto, per parchi, città eccetera, uhm, prendi spunti di di tipo che so, palazzi o cose o invece, mhmm, come dire, sei un'artista astratta?